Oui, mais après l'avantage, c'est que Blender, heu, c'est un très bon logiciel, hein. Il est gratuit, mais vraiment il est utilisé par beaucoup de monde, il est mis à jour très régulièrement. Il y a d'autres logiciels qui sont aussi très bien, mais bon voilà, eux ils sont payants, heu, donc heu, vraiment, celui-là, c'était idéal pour justement aussi commencer l'activité. Bah franchement, il y a pas besoin de mettre des sous supplémentaires, donc c'était idéal.
Ouais. Hein, hein. D'accord. Mmh, ouais, ça aide un peu, j'imagine, quand même?
<clears throat> Ouais, oui, bien sûr, hein.
Ouais, d'accord. Est-ce qu'ensuite tu as suivi alors peut-être des cours ou peut-être, heu, des tutos ou heu, tu sais? Hem, ce qu'on appelle les moocs là sur internet? Est-ce que tu as tu as vraiment, hem, suivi quelque chose ou tu t'es f formé comme ça un peu, heu, on va dire à l'expérience?
Mmh mh. Non, non, heu, c'est pour la 3D c'est impossible de, heu, se former juste par soi-même en arrivant sur le logiciel. Honnêtement, heu, on arrive dedans déjà en 3D on peut faire plein de choses, hein. On peut faire de la modélisation, de la sculpture, on on peut faire des geometry nodes ça veut dire, ça va peut-être, être un peu plus des effets spéciaux, enfin en tout cas sur des polygones, heu, on peut faire du rigging c'est-à-dire mettre des squelettes, heu, à différents, heu, objets ou des personnages histoire que de pouvoir les bouger après. On peut faire de l'animation, donc en fait il y a tellement de trucs différents déjà que rien que pour se rendre compte de ça, heu, si on se renseigne pas, heu, auparavant, on est perdu immédiatement. Il y a plusieurs parties dans le logiciel, enfin voilà donc heu, c'est obligé de se renseigner un minimum, hein.
D'accord. Ouais. OK, ouais. Ah, super, ouais, OK. Mmh mh. Ouais. D'accord, OK, donc Ouais, tu as suivi, heu, du coup, quoi? Des une formation? Tu t'es formé par toi-même, heu, peut-être sur des tutos?
Mmh, ouais c'est ça exactement, moi alors j'avais plusieurs choses, j'avais déjà j'avais mon IA sur le côté, heu, voilà à laquelle je posais des questions, heu, techniques: «Comment on fait telle chose, heu, dans quel ordre, heu voilà.» et c'est vrai que c'était une super, heu super aide hein, pour plein de d'éléments, elle s'y connaissait quand même. Enfin voilà c'est une IA donc heu, elle peut apporter plein de connaissances techniques de base. Ap après je croisais ça aussi avec quand j'avais des problèmes un peu plus spécifiques et que je trouvais pas forcément la réponse ou que j'étais pas sûr, heu, que ce soit la meilleure, heu, solution. J'utilisais Google, heu, pour faire des recherches Reddit notamment, heu, voilà. Pour voir ce que les autres utilisateurs, ils conseillaient quand pour une personne qui avait un peu le même problème que moi, heu, c'est vrai que c'était utile et après surtout, c'était des tutoriels vidéos, heu, genre de plusieurs heures où, heu, le gars il te montrait exactement comment soit modéliser quelque chose, heu, comment faire voilà, heu, de la sculpture de a à z, et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé ouais c'est ça exactement, vraiment où tu peux faire pause, revenir en arrière, heu, c'est le mieux, hein, je pense, hein.
Ouais. D'accord. Ouais. Génial, ouais. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais, un truc pas à pas. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, OK. Ouais, ouais, ouais, et heu, toi tu dirais que grâce à bah à ces différentes méthodes d'apprentissage, tu as réussi à à gérer un peu cette activité en combien de temps?